คือผมมีปัญหาตรงที่ว่า โอเค ผมเปิดช่องยูทูบ ใช่ไหมครับ เนี่ย โอเค เด็ก เด็กเนี่ยเขาจะดู ชอบดูช่องของผม และบางทีก็มีพวกที่แบบมาเมนต์แย่ ๆ นะครับ กับ อ ในช่องผมเนี่ย แล้วผมอ่านแล้วรู้สึกโกรธ คือพออ่านไปเรื่อย ๆ พออ่านเมนต์แย่ ๆ ไปเรื่อย ๆ นะครับ เออ ผสมกับ โอเค เมนต์ดี ๆ บ้างนะครับ ก็รู้สึก โอเค มัน มัน มันกั้นไม่ไหวแล้ว จนระเบิดเลย มันแบบไม่ไหวแล้ว แล้วก็ไปประจานเด็ก แล้วก็ชอบนะครับ อา
อือฮึ ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อา อือฮึ อื้อฮือ อือฮึ ครับ คือถามนิดหนึ่งครับ อันนี้คือแบบมันเป็นเหตุการณ์ประมาณไหนครับ ทำไมถึง คุณถึงได้ถึงขั้นระเบิดขนาดนั้น อย่างเงี้ย เหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับ ลองเล่า ดูสักหน่อยได้ไหมครับ? อะฮะ
อืม ก็ ก็คือผมทำคลิปเกี่ยวกับนะครับว่า โอเค อธิบายเรื่อง เอ่อ คอมพิวเตอร์ว่า ทำไมนะครับเราถึงลดปิงไม่ได้ ก็คือความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตเนาะนะครับ เราใช้วิธีนี้ไม่ได้ แล้วทีนี้เด็กเขาก็ไม่ได้เก่งเรื่อง เอ่อ คอมพิวเตอร์ อะไรพวกนี้ แล้ว ข เขาชอบมาเถียง แล้วก็เขาชอบมาพิมพ์อะไรที่มันกระทบกระเทือนผม อย่างเช่น เขาชอบมาบอกว่าผมคิดไปเอง ผมมโน อะไรประมาณนี้ แต่ผมก็มี เอ่อ หลักฐานแบบว่าให้เขาสามารถที่จะไปทำการศึกษาเอง แต่ทีนี้เขาไม่ยอมทำ และก็แบบมันก็มีคอมเมนต์
อือ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ อะฮะ ครับ อือฮึ อือ หมายถึงว่า อันนี้คือคุยกันใน Social อย่างเดียวเลยใช่ไหม คอมเมนต์อย่างเดียวเลย ใช่ไหมครับ? แล้วก็ อ๋อ ครับ แล้วยังไงต่อ?
อา อันนี้ คือคอมเมนต์อย่างเดียวเลยครับ อ่า อาจ อาจจะไม่เคย เจอใน อ่า ชีวิตจริง แต่ด้วยความที่ อือฮื้อ เขาพิมพ์มาเยอะมาก แล้วเขาพยายามที่จะเถียงเนี่ย เขาแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจหลักการว่า โอเค หลักการอินเทอร์เน็ตว่า โอเค มันเป็นมาอย่างไร มันทำหน้าที่อย่างไร อะไรพวกนี้ ผมก็เลยโกรธ แบบ แล้วก็ด่าเขาแรง ๆ เลย แล้วก็ นะครับ
อืม ครับ แล้วยังไงต่อ? อา อืม ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ ด่าประมาณไหนครับ ด่าไปในคอมเมนต์ อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
ก็ ใช่ครับ ก็ด่า บอก
แบบ ด่า ด่ากันคืน แล้ว แล้วทางฝั่งเด็กเขาว่ายังไงบ้างครับ? ยังเถียงคืนอีกไหมครับ?
ก็